En yakın dostluğun nasıl başladı veyahut dostluk nedir senin için? Kısaca anlatır mısın?
Eee, tabii ki anlatırım, seve seve. Dostluk benim için, eee, seni yargılamadan sevecek birisi. Eee, her şeyini bilen birisi ve kendini emanet edebileceğin birisi. Emm, benim için bu, ilkokul 2. sınıfta, ben yeni başlamıştım okula, emm, ve böyle birkaç ay geç başladım. Hani, herkes 1. sınıfta tanışmış, kaynaşmış, arkadaş olmuş falan. Çok zor bir 2. sınıf geçirdim. 3. sınıfa başladığım ilk gün, eee, böyle, işte, hiç istemiyorum okula gitmeyi falan, bir kız geldi. Öğretmen, böyle, sınıfa getirdi. Dedi ki: "Arkadaşlar, bu Cansu. Eee, kim, hani, eee, onunla oturmak ister?" Ben de "Benim yanım boş, benim yanıma gelebilirsin." dedim ve böyle bir arkadaşlığımız başladı. Üzerinden 28 yıl geçti.
Harika. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Peki Şu an anlattığın kadarıyla çok, böyle, hani, duygusal bir tanışmaya da, ııı, şahit oluyorum. Eee, peki, o anda Cansu sınıftan girdi, Cansu'yu gördün. Farkında mıydın? Cansu'yu izliyor muydun? Yoksa, eee, Cansu'yla, böyle, dost yani, tam ilk tanışma anı çok özeldir herkes için. Eee, o o anda ne hissettin, mesela, Cansu'yu gördüğünde ya da yanına oturduğunda?
Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, sınıfa yeni gelen birisi bana heyecan verdi. Çünkü artık ben en son gelen olmayacaktım. En son gelen olmak kötü bir şeydi. Eee, bir de hani, mesela, od o, hani, ben, böyle, anlatıyorum, benim için zor zamanlardı, küçüktüm, çok fazla, hani, uyum sağlayamamıştım ama o da şey diyor: "Hani, öğretmen beni sınıfa soktu. Eee, böyle, çok zaten korkuyorum, gerginim. Bir sürü tanımadığım çocuk karşımda ve hepsi böyle garip garip bakıyor. Hani, beni kim isteyecek diye çok korkmuştum. Sen orada 'Benim yanıma oturmak ister misin?' dediğinde hani, gerçekten çok sevindim." diye anlatıyor. İkimiz için de özel bir an. Evet, evet. Ya, düşünsene, tahtadasın, öğretmen diyor ki: "Kim oturmak ister?" 50 tane çocuk karşında sana bakıyor, kimse bir şey demiyor falan. <chuckles>
<laughs> Çok iyi. Evet. Hadi ya! <chuckles> Süper, süper, yani hem Cansu için hem de senin için gerçekten güzel bir, ııı, tanışma olmuş. Peki, bir şey sorabilir miyim? Bu dostluğunuz nasıl ilerledi? Mesela bana bir somut örnek verebilir misin? Aranızdaki bağın güçlenmesini sağlayan, olay neydi? Yani ne oldu da sen şey, Cansu'ya gözü kapalı böyle güvenebilecek po seviyeye geldin diyebilirim?
Hı hı. Hı hı. Evet. Ya <chuckles> Hı hı. Ya şöyle bir şey oldu, eee, aradan işte 2 yıl falan geçti biz arkadaşız ve tiyatroya gidiyorduk Cansu'yla beraber. Eee, bir de kütüphaneye gidiyorduk, şu an tam hatırlayamıyorum hani. Hem çok kütüphaneye gidiyorduk beraber, tabii o zaman internet falan yok, eee, araştırma yapmak için derslerle alakalı, hem de, eee, ııı, bir tiyatro kursuna gidiyorduk. O anı hatırlamıyorum ama geçerken gördüğümüz, eee, o yoldan sürekli geçtiğimiz için gördüğümüz Kafe Mafe diye bir yer vardı artık öyle bir yer yok. Bornova'da bir yerdi burası ve, eee, sıcak çikolata yazıyor böyle dışında. Biz merak ediyoruz. Evet, daha yani, 10 yaşında falanız. Eee, nedir yani bu sıcak çikolata, nasıl bir şey? Cansuyla böyle hayaller kuruyoruz işte böyle. Nasıl içiyorsun ki onu falan diyoruz birbirimize. Hani çikolata hani yoğun ya, hiç böyle eritilmiş falan bilmiyoruz.
Evet. Hı hı. Harika. A! <chuckles> Çok iyi. <chuckles> Evet, evet.
Biz para biriktirip oraya gittik. Eee, ve paramız yetmedi sonra. <laughs>
Yani şey Şey <laughs> Çok üzücüymüş. Şey, diyebilir miyiz, eee, 2.'sinde daha önce tecrübe etmediğiniz, eee, sıcak çikolata ne olsa gerek diye kendinizi böyle durup birbi birbirinize bakıp düşündüğünüz, bir şeyi tecrübe etmek için beraber bir yere gidiyorsunuz, eee, ve paranız yetişmiyor. Sonrasında ne oldu? Yani o, a yani içeri girdikten evet, evet, evet.
Evet. Ya paramız yetişmedi. <chuckles> Sen söyle, eee, içeri girdikten sonra ben de moda gireyim. Hıh.
İç içeri girdikten sonra s sipariş ettiniz mi? Sipariş ettikten sonra hani cüzdanı kontrol edip, "A! Bizim paramız yokmuş!" falan gibi bir olay oldu mu? Nasıl gelişti?
Hı hı. Ya, şöyle oldu: Biz şimdi gittik buraya, eee, girdik içeriye. Zaten sabah saat 11.00, hani, kafe yeni açılmış. Biz de ilk 2 tane küçük çocuk, bir de insanlar bize garip bakıyordu. Kimse yoktu kafede.
Evet. <chuckles>
<chuckles> Biz sıcak çikolatayı söyledik ama hiç beğenmedik yani, eee, sütün içine, evet, pudingi koymuşlar böyle bir kaşık puding koymuşlar. Öyle bir şeydi. Kakaolu şekerli bir süt gibiydi ama bayağı kötüydü.
A! He. Yani beklediğiniz, eee, aklınızdaki olan tada ulaşamadığınız için. Üzücü.
Kesinlikle ve, eee, yani hani bizim o o paramızla karnımızın da doyması lazım. Şey dedik hani, eee, pizza söyleyelim dedik, 1 tane pizza paylaşalım. Eee, yani, o anda aslında hani böyle ikimiz de ö öyle bir karar ver verecek insanlar değiliz, sorumluluk sahibiyiz falan ama herhâlde. Ya fazla mı çıktı? Artık, servis ücreti falan mı vardı bilmiyorum? Eee, paramız yetmedi ama. Emm, benim cebimde, eee, böyle $5 vardı. <giggles> Onu vermek istedim adama. <chuckles> Bayramda birisi vermişti bana onu, onu verdim ama dediler ki, "Yok hayır, hani bu kadar paranız yoksa bizden olsun." Biz böyle bayağı utana utana oradan çıktık. Bir de, en başında dedim ya hani hem kütüphane hem, eee, tiyatroya gidiyoruz biz oradan hani haftada 10 kere geçiyoruz. Başımızı öne eğip eğip <laughs> geçtik. <laughs>
Evet. <chuckles> Hımm. Anladım. Evet. <chuckles> A! Evet, evet. <laughs> Bence hem hem komik, hem trajikomik, hem eğlenceli hem de duygu duygulu bir hikâye. Bayağı güzelmiş. Eee, peki, eee, şey sormak istiyorum, biraz böyle, daha da derine girmek istiyorum: Şimdi dostlukların, getirmiş olduğu en, eee, güzel etkilerden biri de sırdaş olabilmek ve hani, eee, gerçekten hani, iii, böyle şey de değilse, özel bir sırrınız yoksa Cansu'yla aran Cansu'yla aranda böyle, eee, <chuckles> komik sırrın varsa anlatabilir misin?
Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Imm, komik Cansu'yla.
İ ya da bir kriz de olabilir aslında komik de olmayabilir. Herhangi bir kriz de olabilir.
Kriz gibi mi? Ya, şöyle, aslında, komik olacak bir şey, artık komik. Eee, Cansu bana bu, eee, en yakın arkadaşım kolyeleri vardı ya, onlardan vermişti. Eee, o şu anda artık, hani, birçok insan <chuckles> "Ne ne o, kolye mi?" falan diyorlardı bize büyürken. Biz de diyorduk, "Hayır, çok güzel, biz arkadaşız, tamam mı?" falan diyorduk. Eee, şu anda komik geliyor. Eee, yine ilkokuldayken şey yapmıştık, dans grubu kurmuştuk. Eee, hah, şöyle, tiyatro oyunumuz vardı. Tamam. Şimdi tiyatro oyunumuz var. Ben de suflörüm Cansu'nun oyununda, başka oyunlarda oynuyoruz ama ben o kadar küçüğüm ki hani, sufle dediğin şey sahnenin arkasından verilir. Ben perdeden kafamı çıkardım ve ne varsa okuyorum. Cansu'nun annesi şey demiş, "Emine'nin, hani, orada rolü neydi? Biz onu çerçeve zannettik." <laughs>
Evet. <chuckles> <laughs> Evet. Harika. <chuckles> <laughs> Se bu çerçeve anınız da bayağı güzelmiş <laughs> ve eğlenceliymiş. Harika. Peki, eee, Cansu'yla arandaki dostlukta seni en çok etkileyen küçük alışkanlıklar veya ritüeller nedir? Yani, şey, örnek verecek olursak, ımm, belki aynı kafede buluşmanız, belki belli bir hani böyle trend olan şakalar, belki film geceleri, ne ne ne Cansu'yla arandaki bana, böyle, ritüelleri sıralayacak olsan 5 tane ritüel sayabilir misin?
<laughs> I hı. I hı. I hı. Hı hı. Ya, şöyle, biz artık, hani, çok uzun z yıllardır ayrı şehirlerde, ayrı ülkelerde yaşıyoruz. Zaten Cansu üniversiteden itibaren, eee, büyük bir şehre taşındı ve, eee, bizim yaşadığımız yeri artık, hani, bırakmıştı. Hayatlarımız ayrı yöne gitti ama kopmadık tabii ki. Eee, beni koruyacağını, kollayacağını bilirim. Hani, bir derdim olduğunda ararım. Hatta, böyle bir süre aramıyorsam Cansu’yu, mesela, işte, bir erkekle fotoğraf paylaştım herhangi bir sosyal medyada, Cansu bana şey der: “Neler oluyor? Bana neden anlatmadın? Çabuk anlat.” Böyle 2 günde 1 yazar ama ben de ona böyle gerçekten hayatımda, hani, eee, önemli O çok böyle, çünkü mantıksal kararlar alır. Böyle, işte, hani, eee, güzel okullar bitirdi, evlenmesi gereken zamanda evlendi falan. Ben daha serseri şekilde yaşıyorum. Çok ayrı aslında, farklı hayat tarzlarımız. Ona da böyle, hani, her şeyi anlatmak istemiyorum, bu yüzden, böyle gelip geçici şeyleri.
Evet. I Tamamdır. Hı hı. <laughs> Çok iyi. Hı hı. Hı hı. Şey, şey değil mi? Yani, bu duruma aslında bir tık da şöyle bakılabilir: İnsanlar genelde, kendinde eksik hissettiği karakteristik veya kişilik özelliklerini en yakın arkadaşında, partnerinde ya da çevresinde bulundurduğu bir kişide eğer gördüğünde, ona böyle, daha çok bağlanıyor gibisinden bir teori var. Sen ne diyorsun buna?
I hı. Hı hı. Belki de. Yani, ben onu gördüğümde çok küçüktüm, henüz kişiliğimiz falan da oturmamıştı. Ama tabii, belki arkadaşlığımızı bu kadar uzun yıllar devam ettirebilmemizin sebebi budur. Eee, şöyle bir şey olmuştu. Belki, hani, derinliğini, arkadaşlığımızın ne kadar, ııı, yoğun olduğunu orada anlamıştım. Bundan böyle bir 4-5 yıl önce Türkiye’ye gidip bir implant yaptırmam gerekti ve Cansu’nun yaşadığı şehirde olacaktı. Onda kaldım. Eee, şimdi, implant yapılacak dişlerim çekildi, eee, bir şeyler takıldı falan oraya, o çivileri. Eee, Türkiye’ye gitmişim yıllar sonra, Cansu bana şey, yapıyor, işte, tarhana çorbası, patates püresi. Ben de diyorum ki: “Ben bunu yemek istemiyorum. Hayır, ben bunu yemeyeceğim.” falan. İşte, başka çiğ köfte falan söylüyorum. Hıh.
Hı hı. I hı. Evet. Tamam. <chuckles> Ama yani sen diş <chuckles> Çok iyi. Sen diş yaptırdığın için o da katı yiyeceklerden ziyade böyle, hani, daha çok ağızda parçalanan ve sıvı tüketebilen yiyecekleri yapmış sana, karşı. Mükemmel bir dost edinmişsin.
Evet. Hı hı. Evet, sonra şöyle bir şey oldu. Ben böyle, hani, abartınca artık dışarıdan sürekli kapı çalıyor, ben yemek söylüyorum, Cansu bana kızıyor falan. Şey dedi: “Ya, uf, çok yoruyorsun ama.” dedi. Ben de <tsk> o kadar üzüldüm ki, “Ya,” dedim, “Arkadaşımı yoruyorum, işte, hani, böyle u uğraştırıyorum falan.” Şey dedim, çok çok. Sonra dedim ki: “Ya, başkası olsa herhâlde onu öyle söylemezdim. Arkadaşlığımız o kadar değerli ki benim için ama ben yemek yemek istiyorum, bunları çok özledim, seni yormak için yapmıyorum, özür dilerim.” dedim. O da dedi ki: “Deli misin? Ben niye yorulayım? Dişlerini yoruyorsun demek istiyorum.” dedi ve o anda anladım ki iletişim, açık iletişim ne kadar önemli. Neleri böyle, hani, pervasızca yakıp yıkıyoruz, değil mi? Kırıldığımızı söyleyememek için, söylememek için.
Hı hı. <chuckles> Mahcup oldun galiba. Hı hı. <chuckles> Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani, burada anladığım kadarıyla, yani, Cansu’yla, eee, implant şeyin olana kadar, randevun olana kadar açık iletişim kuruyormuşsun ama açık iletişimden, eee, eksik kaldığın noktalar da olmuş, eee, ve bunu o gün, eee, tamamen farkına varmışsın. Tabii ki de Cansu, ııı, senin için, yani, senin dostun. Yani, bir dostundan istediğin şeyler; seni koruyup kollaması, eee, senin kötü gününde sana destek olması ya da iyi gününde destek olması sana, ııı, bunlar en başta istenilen şeyler. Peki, şeyi sormak istiyorum, şeyi de merak ediyorum aslında, ziyade, ca yani, illaki, yani, iyi günde oldu, kötü günde oldu. Eee, hiç yaşadığınız böyle, kötü bir anı oldu mu arkadaşlığınızın veya dostluğunuzun gerçekten bitme noktasına kadar, eee, gelecek ge ge getiren bir olayınız var mı?
Evet. Hı. Hı. Hı hı. Hıı. Evet, ya, benim yıllar önce bir erkek arkadaşım vardı, eee, <chuckles> ve onun, hani, erkek arkadaşımın arkadaşları şey diyorlardı. Hani, Cansu’yla çok iyi anlaşıyordu, erkek arkadaşım. Eee, bu Gezi zamanı falan da hatta Cansu’yu tek başına bırakmamak için eylemlere falan onunla beraber, hani, gittiği olmuştu, korumak için. Gerçekten, hani, eee, böyle abi gibi, hani, gerçekten arkadaş gibi güzel bir yerden yaklaşıyordu. Hiçbir şüphem yok ikisinden de, eee, ama o erkek arkadaşımın arkadaşları Cansu için, işte, “Ne oluyor ya? Bu kız da sürekli, işte, bizim çocuğun etrafında.” falan demişlerdi ve Cansu bunu duydu. Onun ne kadar üzüldüğünü hatırlıyorum. Yani, bunu duymasına, eee, bir şekilde vesile olduğum için ne kadar kendimi kötü hissettiğimi hatırlıyorum. Böyle bir şey olmuştu ama, ııı, o insanların hepsini hayatımızdan çıkarınca sorun kalmadı. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Evet. Evet. Harika. A! Peki, eee, çözümü, o insanları hayatınızdan çıkarmak mı oldu, yoksa, ııı, Cansu’yla bu konuyu yine, eee, biraz önce söylediğin gibi, açık sözlü bir şekilde karşılıklı oturup, eee, bu konuyu iyice, eee, detaylandırıp mı çözdünüz? Nasıl çözdünüz, açıkça
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, şöyle, ben açıkçası Cansu’nun bunu, hani, benim öyle düşüneceğimi, düşündüğünü zannetmemiştim, eee, ve, hani, “Ya, işte, aman, söyleyip geçerler.” falan diye bakıyordum ama ne kadar üzüldüğünü görünce böyle hemen, hani, farklı koltuklardaydık, yanına gittim, elini tuttum. Dedim ki: “Sen benim, hani, canımsın. Eee, sen benim arkadaşımsın ve hani, herhangi birisinin söylediği, benim senin hakkındaki düşüncelerimi ya da bizim arkadaşlığımızı, kesinlikle etkilemeyecek, etkileyemez. Hani, ne dediğinin hiçbir önemi yok. Kendini de kötü hissetme.” diye ona destek olmaya çalışmıştım. O da yine bir kırılma noktasıydı.
Evet. Süper. Çe çok teşekkür ederim benimle bu, ııı, gerçekten özel anını paylaştığın için. Peki, eee, o kırılma noktasını da anladım. Eee, kötü bir olay, e ki kimsenin başına gelmez umarım. Eee, peki, şu an nasıl devam ediyor? Mesela arkadaşlığınız, çocukluğundan beri ilkokul 3'ten beri devam eden, eee, kâh eğlenceli kâh böyle üzücü, birbirinize koltuk değneği gibi, eee, kötü zamanlarda destek olduğunuz zamanlardan da bahsettin ki senin, eee, diş i a implant ameliyatından sonra. Eee, şu an nasıl devam ediyor? Yani, hayatınızda neler de hayatınızda her şey değişti, yaşadığın yer değişti, eee, ülken değişti, dilin değişti belki, hani, eee, idea ideallerin değişti, i hedeflerin değişti. Şu an ikinizin arasındaki ilişki, eee, ne üzerine de ku devam ediyor?
Ne demek. I hı. I hı. Evet, evet. I hı. Evet. Hıh. Hı hı. Ya, şöyle Cansu zaten benim yaşadığım ülkeyi çok seviyor. Buranın dilini öğrenmeye çalışıyor. Çocukluğundan beri buraya bir ilgisi var. O yüzden, ben burada yaşadığım için inanılmaz mutlu. Her fırsatta da açıkçası, hani, yılda, eee, 10 defa tatile çıkıyorlarsa, işte bu, eee, çün gezmeyi çok seviyorlar. Çünkü çift olarak, eee, onun 3 tanesi benim yaşadığım ülkeye oluyor. 2-3 gün geliyor, işte, çok sevdiği bir sanatçının konseri varsa ona gidiyoruz bayılıyor Yunan, eee, halk konserlerine gitmeye. Ben de onu gezdiriyorum, işte, öyle. Güzel tatlı bir arkadaşlığımız var. İnşallah da böyle devam eder.
Süper. <chuckles> Çok iyi. Ha ha. <laughs> Harika. İ umarım umarım, ııı, arkadaşlığınız bir ömür boyu, yani, ömürlük bir arkadaşlık olur, ııı, şeylik bir arkadaşlık değil, yani, kısa vadeli bir dostluk değil. Ben gerçekten, ııı, senin, ııı, senin ve dostun hakkındaki hikâyeleri dinlemekten çok keyif aldım. Çok eğlenceliydi ve çok, ııı, gerçekten dediğim gibi, eee, bilgili bir sohbetti benim için. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum ne demek. Beni çok derinlere götürdün. Tekrar görüşmek üzere hoşça kal.
<giggles> Görüşürüz.